देखिए, काफ़ी समय से मैं एक बात है उसपे मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान मतलब ये एक ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे शायद हर कोई इससे जूझ रहा होता है। जैसे आपको भी पता होगा खर्चे और बचत, ये दोनों ही एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आप ना चाहते हुए भी पैसों का खर्च करते हैं और बचत तो देखिए बहुत करते हैं, पर कभी-कभी आकस्मिक परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती है जहाँ पे बचत भी कम पड़ जाती है। है ना? तो देखिए आए दिन अ, काफ़ी समय से मैं इन परेशानियों से जूझ रही हूँ। और मैं चाहती हूँ कि मैं अ, तय कर पाऊँ कि ये खर्चे जो हैं वो कितने मेरे लिए ज़रूरी हैं? और बचत है वो कितनी ज़रूरी है? मतलब देखिए कभी-कभी होता है ना हम ना चाहते हुए भी कहीं कोई भी ऐसी चीज़ों पे खर्चा कर देते हैं, हालाँकि वो पैसे हम बचत करके भी रख सकते थे पर ऐसी चीज़ें नहीं हो पाती मुझसे तो मैं चाहती हूँ आप इस पे मुझे कुछ सुझाव दीजिए जिससे मैं खर्चों पे अ, कुछ अ, मतलब लगाम लगा पाऊँ और बचत अच्छे से कर पाऊँ।
उम, जी। बिल्कुल। बिल्कुल, देखिए मैं आपको सलाह अच्छी दे सकता हूँ लेकिन उससे पहले मुझे थोड़ी चीज़ें आपके बारे में जानना पड़ेगा और चीज़ें आपके बारे में पता करनी पड़ेंगी, क्या आपके लिए ज़िंदगी में बेहतर हो सकता है? तो मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूँगा जिसके आप बेहतरीन तरीके से जवाब दीजिएगा। तो ये जो खर्च आपकी मतलब बता रहे हैं आप जो मुझे जितने भी खर्च के बारे में तो ये आपकी रोज़मर्रा की जिंदगी से जुड़े हैं या क्या हैं इस बारे में ज़रूर बताएँ?
हुँ। उम, देखिए आम तौर पे तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी से भी जुड़े हुए हैं और कभी-कभी तो आए दिन अ, छोटे-मोटे खर्चे कभी-कभी आते हैं। जैसे देखिए अगर खर्चों की मैं बात करूँ तो जैसे सब्जी वगैरह लेने जाना हुआ वो तो आजकल देखिए ₹1000 ₹500 रुपया से तो कम होती नहीं है। तो देखिए आए दिन उन चीज़ों की तो जरूरत पड़ती है और वो खर्चा एक ऐसा खर्चा है जहाँ पे हम कोई भी कटौती नहीं लगा सकते। जैसे दूध का हो गया, जैसे पानी का बिल है, जैसे राशन चाहिए होगा। है ना? इसके अलावा भी देखिए घर में डिटर्जेंट जो भी होते हैं उसको भी अ, चाहिए उसकी ज़रूरत भी पड़ती है, मोबाइल रिचार्ज है, वाई-फाई रिचार्ज है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं, गैस का बिल है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो खर्चे ऐसे हैं जहाँ पे मैं कुछ भी उस पे बचत नहीं कर सकती हूँ और वो खर्चे तो बस मुझे उसका भुगतान तो करना ही पड़ेगा, उनके बिना तो मतलब ऐसा लगता है जैसे जीवन गुज़ारा होगा ही नहीं। तो देखिए वो तो खर्चे रोज़ाना जो भी रोज़मर्रा के खर्चे हैं वो मैंने बताए। उसके अलावा देखिए ऐसे खर्चे जहाँ पे हमने कभी कोई पॉलिसी ली हुई होती है, बीमा लिया है, है ना? तो वहाँ पे उसका भी कुछ अ, देना पड़ता है और उसके अलावा तो सबसे बड़ा जो मैं बोलूँ हमारे घर का लोन शायद बहुत सालों का है तो वो तो एक खर्चा ऐसा है जो हमें महीने पे उसके तो 15 से 20 हज़ार साइड में निकाल के रखने ही पड़ते हैं। मतलब है ना? तो वो तो आप सोच लीजिए कि वो है ही नहीं, ऐसा मान के चलिए। तो देखिए कहीं न कहीं बचत तो हमारी होगी कैसे? और देखिए ऊपर से बच्चा छोटा है, तो आए दिन उसकी बीमारियाँ, छोटी-मोटी चीजें जैसे वायरल हो जाना, कफ-कोल्ड हो जाना। तो देखिए वहाँ पे जहाँ आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो कंसल्टिंग चार्ज भी ₹500 से ₹600 रुपए तक होता है। हर बार और दवाइयों का अलग देखिए तो कहीं न कहीं बचत तो जितनी होती है ना वो कम ही पड़ती है और ये खर्चे तो मतलब पू पूरे होने का नाम ही नहीं ले पा रहे हैं।
उम, बिल्कुल। बिल्कुल। जी। जी। बिल्कुल। समझ पा रहा हूँ मैं आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। तो ये मतलब ये आपके खर्च एक बारी के हैं या बार-बार होते हैं? इस बारे में थोड़ा खुल कर बताएँ।
उम, देखिए, ये खर्चे हैं ना वो बार-बार होते रहते हैं मतलब मैं आपको बताऊँ जैसे अभी अ, जैसे 2 साल पहले ही मेरी डिलीवरी वगैरह हुई। उस समय पे जैसे पता चला बच्चा है, तब से लेकर जब बच्चा आया, 9 महीना वो ही मुझे 2 या डेढ़ पौने 2 लाख में पड़ा। तो कहीं न कहीं मुझे लगा अरे यार ये क्या है? जब हम मेरी सासु माँ से बातें करते हैं, तो वो तो बताती है हमारे जमाने में तो 500 रूपए में बच्चों की डिलीवरियाँ हो जाती थी, मतलब आज से 20 साल पहले की बात है, तो कहीं न कहीं देखिए कितनी महँगाई बढ़ गई है। तो देखिए, ये खर्चा तो ऐसा खर्चा हुआ 2 साल पहले जहाँ पे मेरे पति की सारी जो भी बचत थी ना, वो चली गई और उसके ऊपर से जब बच्चा आया, तो उसको तो मतलब आने के बाद तुरंत अ, 10 से 15 दिन तक अ, मतलब एडमिट करना पड़ा, तो कहीं न कहीं रोज़ाना उसके खर्चे और बच्चे छोटे होते हैं ना न्यूबॉर्न उसके डॉक्टर तो बहुत महँगे होते हैं। उनकी दवाइयाँ, तो देखिए, वो तो वहाँ पे रोज़ाना 10,000 का खर्चा होता था मैं सच बताऊँ? तो वहाँ पे भी हमने 10 से 15 दिन में डेढ़ लाख से ऊपर का खर्चा किया है, तो लगभग-लगभग कि पिछले 2 सालों में तो पूरी ही बचत चली गई हमारी। जो उनकी सैलरी वगैरह भी आती है ना, वो कहीं न कहीं जो रोज़ाना खर्चे मैंने बताए उसमें और हमारे अ, मकान के हफ्ते में चले जाते हैं। तो देखिए, मैं चाहती हूँ कि मैं बचत करना शुरू करूँ पर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ से बचत की शुरुआत करूँ?
जी। जी। उम, जी। जी। जी। बिल्कुल मैं समझ पा रहा हूँ कि आपको क्या दिक्कत आ रही है, तो मतलब आपका अब इस समय की आय क्या है, किस तरीके से आपका बजट चलता है? इस बारे में भी थोड़ा खुलकर ज़रूर बताएँ।
उम, देखिए आय की तो मुझे पक्की रकम कुछ याद नहीं पर ऐसा मान सकते हैं 30 से 40 हज़ार तो शायद होगा ही होगा। और देखिए बजट पे असर तो इस तरीके से डाल रहा है, जहाँ पे कभी-कभी तो महीने का उससे ज़्यादा खर्चा हो जाता है। जैसे रोज़मर्रा के जो खर्चे मैंने बताए वो, ऊपर से बच्चा छोटा है कहीं आना-जाना लगा रखा है, है ना? हफ़्ते में कभी-कभी बाहर जाना होता है, तो कहीं न कहीं वो भी खर्चे तो ऊपर से बोलते हैं ना, ना चाहते हुए भी ऐसे खर्चे करने पड़ते हैं। कभी-कभी घर पे मेहमान आ जाते हैं, उसका भी अलग से खर्चा उनको भी मतलब सारी ट्रीटमेंट देनी पड़ती है ये है, वो है, खाना-पीना तो कहीं न कहीं वो भी बजट पे तो बहुत ही ज़्यादा असर डालता है।
हुँ। बिल्कुल, मैं समझ रहा हूँ आपकी ज़िन्दगी में तो मतलब आपकी रोज़ की जीवन में जैसे आपके सेहत पे या फिर खुशियों में भी कुछ इन चीज़ों का प्रभाव पड़ा है कि आपका खर्च बढ़ा हो तो आपका तनाव बढ़ा या ऐसी चीज़ हुई आपके साथ?
हाँ देखिए, खर्चे बढ़ेंगे तो तनाव तो बेशक बढ़ेंगे, है ना? खुशी की तो मैं बात ही क्या करूँ। हाँ, मेरे लिए तो खुशी यही है चाहे मेरे पास अ, गाड़ी-बंगला ना हो मुझे चलेगा पर मैं दो अ, टाइम का रोटी अच्छे से खाऊँ। मेरे पास देखिए रहने के लिए घर भी है ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ही बुरी हालत में फँसी हूँ, पर बस मैं चाहती हूँ जैसे हमने ज़िंदगी निकाली है वैसे हमारे बच्चों को हम ना निकालने दें, है ना? हम चाहते हैं हम भी दूसरों की तरह अपने बच्चे को बचपन से ही सारी सुविधाएँ दें जो हमने देखा है वो समय उसे ना देखना पड़े। जैसे बच्चे का भविष्य हमें बनाना है है ना? पढ़ाई के लिए भी पैसे लगेंगे अभी तो वो छोटा-सा है, पर आगे वो भी सोचना पड़ेगा। तो कहीं न कहीं देखिए खुशियों में तो थोड़ा बहुत फ़र्क तो आता ही आता है और रही बात सेहत की, तो देखिए मैं बचत करने के लिए खुद भी अ, कोशिश कर रही हूँ कहीं न कहीं से कुछ अ, रकम मैं बना पाऊँ और आय घर पे बैठे कुछ कर पाऊँ। तो देखिए वो भी कोशिशें मेरी जा रही है। तो हो सके उतनी मैं भी कोशिश करती हूँ कि ये खर्चों में थोड़ी-बहुत मैं भी अपने पति की मदद कर पाऊँ।
हुँ। जी। बिल्कुल, समझ पा रहा हूँ मैं आपकी ज़िंदगी का देखिए, अब मैं आपको बताऊँ ना तो जो आप अपनी ज़िंदगी में मुझे बता रहे हैं और जितना मैं समझ पाया उससे जो मैं आपको सलाह देता हूँ। तो ये चीज़ें हैं कि ना, कि हमें पहले ये ज़रूरी समझना है कि हमारी ज़रूरते क्या है, और हमारी इच्छाएँ क्या है? क्योंकि अगर जब हम ये चीज़ें समझेंगे, हमारी ज़िंदगी पे ना हमें पता चलेगा कि हम कहाँ ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, कहाँ बेफिज़ूल का कर रहे हैं? क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस चीज़ को समझें। अगर हम ये चीज़ें नहीं समझेंगे देखिए हमारे ऊपर ये एक अलग प्रभाव पड़ता है, धीरे-धीरे हम ना अपना इच्छाओं को भी खर्च मानने लग जाते हैं, तो उसी से हमारी ज दिन का मतलब खर्चा बढ़ता जाता है, महीने का खर्च बढ़ता जाता है और हमारे ऊपर दिक्कत आती रहती है। तो देखिए, आपको मैं यही सलाह दूँगा धीरे-धीरे अपनी ज़िंदगी में इन चीज़ों का ध्यान रखें, इच्छाओं और एक जो ज़रूरत होती है उनके अंदर एक अंतर ज़रूर होना चाहिए ज़िंदगी में। और मतलब ना सिर्फ़ लाभ ना देखें कि आपको कोई चीज़ सस्ती मिल रही है, तो आपने उसी टाइम ले ली, चाहे वो थोड़े दिनों बाद खराब ही हो जाए। आपको थोड़ी क्वालिटी वाली चीज़ लेनी चाहिए मेरा ये मानना ज़रूरी है, क्योंकि
बिल्कुल। बिल्कुल।
जो क्वालिटी की चीज़ होती है ना, तो मतलब आप आसानी से थोड़े ज़्यादा समय तक अ, ल मतलब इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपकी ज़िंदगी चलेगी भी जब आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे देखिए। तो मेरा यही कहना है कि आप अपनी ज़िंदगी में इन चीज़ों का ध्यान दे सकते हैं, और ना काफ़ी ऐसी चीज़ें थी, आप वो कर सकते हैं कि जैसे अगर आप थोड़ी-सी जगह भी गाड़ी के लिए जाते हैं गाड़ी ले जाते हैं तो धीरे-धीरे ना आप अपनी इस चीज़ को समझें कि आप पैदल चलना शुरू करें या फिर ऐसी चीज़ें शुरू करेंगे ना, तो बहुत अच्छा एक ज़िंदगी में आपकी प्रभाव पड़ेगा, धीरे-धीरे आप अपनी ज़िंदगी में और चीज़ें बेहतर कर पाएँगे। तो मेरा यही मानना है कि आप अपनी ज़िंदगी को इस तरीके से चलाएँ कि कैसे और कैसे चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। मैं कहूँगा कि बिल्कुल ये चीज़ें ना, आप आसानी से कर पाएँगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से ए, चल सकती है आपकी ज़िंदगी। और आप ये भी कर सकते हैं जो अपने लिए ना, साधारण से नियम बनाएँ कि कैसे आपकी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है या फिर क्या चीज़ें आप अपनी अ, ज़िंदगी में कम खर्च कर सकते हैं, जिसका मैं कहूँगा कि बहुत अच्छा ना, ज़िंदगी पे एक विकल्प पड़ता है और काफ़ी चीज़ें बेहतरीन तरीके से हम कर पाते हैं। बहुत ज़रूरी होता है जब हम इन चीज़ों को समझेंगे ना, तो बहुत अच्छे से हमारे लिए ये चीज़ें अच्छी होंगी भी, काफ़ी अच्छे तरीके से हमारे लिए नए रास्ते भी खुलते हैं। और आप ये कर सकते हैं कि थोड़ी आय बढ़ाने की भी कोशिश कर सकते हैं अपनी, जैसे आप बता रहे हैं कि जितनी आपकी आय है उतना ही खर्चा हो जाता है, तो आप छोटे-मोटे काम जैसे फ्रीलांस हो गया या फिर घर से बैठकर कुछ ऐसे काम कर सकते हैं, जो आप अपने खाली समय में कर सकें और आपके लिए थोड़ी आय ज़्यादा बढ़ जाए, जिससे आपकी बचत ज़्यादा हो, क्योंकि देखिए जितनी आय ज़्यादा होगी उतना ही आपके लिए भी बेहतर है और आपके लिए आसानी होगी बचत करने में। यही मैं छोटी-छोटी सलाहें आपको दूँगा और आगे बढ़ने की प्रेरणा देता हूँ आपको मेरी तरफ से यही सलाह है, जी, आप
हुँ। बिल्कुल। बिल्कुल। बिल्कुल देखिए, आपने बहुत ही अच्छे मुझे सुझाव दिए हैं, और मुझे लगता है इस पे मैं अगर काम करूँगी तो शायद मैं बचत कर पाऊँगी और खर्चे भी शायद कम कर पाऊँगी। बहुत ही बहुत धन्यवाद आपका ये अच्छे सुझाव आपने जो मुझे दिए उसके लिए।
बिल्कुल, मैं भी आशा करता हूँ कि आपको अच्छी लगी हो मेरी चीज़ें जो मैंने आपको सलाह दी है, इन चीज़ों को आप ज़रूर धीरे-धीरे अपनी ज़िंदगी में मानेंगे तो बहुत अच्छा परिवर्तन आएगा। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ मैं।